Por así decirle, darle como la otra cara al miedo, o sea, no tenerle miedo. Entonces, aunque sea poco a poco, con pequeñas alturas, sería algo bueno que intentaras así, justamente con amigos, con una gente que igual eh, una red de apoyo que sea muy eficiente. Sobre todo a nivel emotivo, porque si, obviamente, vas a ir con amigos a veces, y hay esos amigos que al principio sí te apoyan, pero tal vez se molestan si ves que al final no das el paso y está totalmente bien. Si, pere por ejemplo, ustedes intentan y al final no te animas, está bien. Lo tienes que volver a intentar, porque si es algo que realmente quieres superar, eh, es una muy buena opción hacerlo de a poco. No es necesario que de una te trepes a un avión, a un helicóptero y salgas volando por 10000 horas. Lo importante es es comenzar de poco a poco, ya sea subiendo una pequeña montaña, o ya sea una colina, eh, puede ser una resbaladera muy alta, puede ser una resbaladera en una piscina, o puede ser una montaña rusa en en un parque de diversiones. Hay muchas opciones. Tienes que ir escalando, por así decir, poco a poco y ver cómo te sientes.
Okey, sí. Sí, totalmente, como tú comentas. Creo que es algo que iría gradualmente, porque tampoco no se trata de presionarme, y siento que eso sí lo hago me pues
Exacto. Es contraproducente, en realidad.
sí, podría sentirme quizás un poquito mal, ¿no? Pero, pues, sí es algo que tengo que romper esos miedos, porque, pues, yo quiero viajar, ¿no? O sea, quiero conocer otros lugares
Ujú. Ajá.
pues, no me quiero quedar aquí nada más, ¿no? Entonces, sí es algo que
Claro.
quieras, o, no, pues, sí me estoy proponiendo a <clears throat> a, pues, solucionar, ¿no? Quizás no ahorita, pero sí tomar ejercicios quizás de respiración, o, algo por el estilo para
Claro, está bien. También eso puede ayudar mucho, también la meditación, o si intentas hacer como unas escaladas, mm, altas, como respirar cuando veas que es demasiado para ti. Técnicas de meditación son muy buenas, sobre todo. Y l yo creo que lo más importante es tener un buen apoyo emotivo, eh, a tu lado, para que te animen y que no te den como más presión. O sea, tienes que seguir, y el grupo que está contigo, o las personas, o la persona que está contigo tiene que saberte apoyar y entender si, por ejemplo, no no, en ese momento, no no te sientes cómodo. Lo importante es que aunque cada, entre comilla, error que cometas, o cada vez que digas: "Ay, no, ya no, prefiero que no", está bien. Si tú en ese momento no lo sie no te sientes con el valor suficiente, no hay ningún problema. Lo único es que no tienes que dejar de intentarlo, porque es algo que quieres cumplir tú, es algo que necesitas tú. Entonces, eso es muy importante, el no rendirse.